जी, तो आपके बचपन में आपका अ, सपना क्या था और आप क्या बनना चाहते थे?
जी, बचपन में ना मेरे को खास पता नहीं था, मुझे ना कंप्यूटर पे गेम्स खेलना पसंद था। तो मुझे हाँ, कंप्यूटर में बहुत एक मुझे एक अजीब अनोखी स एक अजीब सा मतलब आकर्षण होता था बहुत ही ज़्यादा, है ना? फिर एक तो प्लस ये भी था कि उसमें अ, गेम्स भी होते थे, तो उससे और मैं आकर्षित होता था। तो फिर मैं सुनता था या कहीं देखता था तो इंजीनियर इंजीनियर सुनाई देता था मुझे, तो अ, फिर मेरा मु उस समय हाँ, मन करता था कि मैं इंजीनियर बनूँगा और मैं गेम्स बनाऊँगा, गेम्स खेलूँगा और कंप्यूटर बनाऊँगा, ये तो ये सब चीज़ें चलती थी उस समय, जी, बचपन में।
अच्छा, हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, जी, जी। हुँ, हुँ, जी, जी, जी, जी, तो आपको ये मतलब अ, सपना जो था, ये इसका प्रेरणा कहाँ से मिली थी?
जी, प्रेरणा मैंने बताया जैसा कि अ, एक तो स्कूल में जैसे होता है ना, जब आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है तो, आपको कंप्यूटर लैब में लेके जाया जाता है कई बार, है ना? तो उस कंप्यूटर लैब में अ, वहाँ पे आपको फिर आपके सामने मोस्टली ऐसा ही ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि, एक वो अ, वो खोल देते हैं पेंट का, ये अपने समय की बात बताऊँ पेंट का वो स सॉफ्टवेयर खोल देते थे और उस पे पेंट करते रहते थे। हाँ, हाँ, और उस पे फिर जो है बढ़िया मैं उस पे एक रम जाता था, कुछ बनाता रहता था, मेरे को बड़ा आकर्षण होता था उस चीज़ से। तो मैं जभी भी जहाँ भी कंप्यूटर देखता था, मन करता था मैं यहीं घुस जाऊँ, मैं उस कंप्यूटर लैब के बाहर से भी जा रहा होता था तो ना, एक बार अ अ, नज़र डाल देता था, फिर उसकी सारी चीज़ें ना वो मॉनिटर हुआ, सीपीयू हुआ, माउस हुआ, तो एक अलग सा, एक अजीब सा मुझे जुड़ाव महसूस होता था उन सब से।
हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। एमएस पेंट एमएस पेंट, जी, जी। जी, जी। हुँ, जी, जी, जी, जी। तो क्या आपको अ, ऐसा क्या लगता है कि आप वक़्त के साथ अब आपके सपने में कोई बदलाव आया है?
जी, बिल्कुल, बदलाव आ गया। अब तो मैं मतलब है, बिल्कुल, अब तो खैर सभी के ज़िंदगी में एक अहम चीज़ हो गई है, लैपटॉप हो या कह लें अब फ़ोन आ गया तो फ़ोन हो गया हो। लेकिन अब मैं अब वो इंजीनियर बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनना चाहता। फिर जैसे ही मैं बड़ा हुआ, तो पता चला कि क्या-क्या पढ़ना पड़ता है। ये अ, फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब, मैं और इन सब से ये सारे सब्जेक्ट मेरे खराब थे बिल्कुल ही अ, मतलब न हाँ 9, 10th में ही मेरे बहुत गंदे मार्क्स आते थे इनमें और मन मेरा मन भी नहीं होता था। तो फिर जब अय धीरे-धीरे समझ में आ गया कि मेरा आकर्षण जो है वो एक बस उतने तक ही था, है ना, कि एक गेम खेलने में मुझे मज़ा आता था, वो पेंट करने में मज़ा आता था। तो इसके लिए जो है तुम्हें इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है। जी।
हुँ। अच्छा, अच्छा। जी, जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ। जी, जी, जी, जी, बिल्कुल। हाँ, ये कहीं न कहीं बचपन में हम चीज़ों को जानते नहीं है ना खुल करके कि कैसे क्या होता है, तो फिर हम अपने सपने को गलत तरीके से इन्टरप्रेट कर लेते हैं। तो आपसे ये भी मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपके माँ-बाप आपके सपने को अ, सम अ, समर्थन करते थे आपके सपने का?
अच्छा। हुँ। हाँ। बिल्कुल। बिल्क जी, देखिए, बचपन में बोलता था इंजीनियर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा तो बिल्कुल करते थे और फिर कभी-कभार होता था उस हिसाब से पढ़ता भी नहीं था। तो बोलते थे तो इस "तुम्हें तो इंजीनियर बनना है, इतने पढ़ाई में नहीं होगा।" तो <chuckles> वही ये ये जी, तो इंजीन जब तक मैं कहता था इंजीनियर, इंजीनि इंजीनियर बनूँगा, तब तक तो ठीक था। फिर मैं जैसी जैसे बड़ा होता गया तो फिर मैंने जब जैसे ही बोला कि मुझे अभिनय करना है, अभिनेता बनना है फिर वहाँ पे फिर दिक्कत आ गई। फिर तो वहाँ तो ऐसा हो गया कि रास्ते दोतरफ़ा हो गए अलग-अलग बिल्कुल ही।
चा जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, जी, जी। अच्छा, जी, जी, जी।
जी।
तो मतलब अ, बचपन में आपने किसी व्यक्ति को अपना ये सपना बताया था? जैसे ये जो आपने अब बड़े होने पर श हाँ, हाँ।
इंजीनियरिंग वाला। नहीं इंजीनियरिंग वाला तो हाँ, बिल्कुल। दोस्तों से जैसे कि इंजी सब उस टाइम हाँ, यही होता था कि सभी यही कहते थे कि बिल्कुल इंजीनियर बनेंगे और यही सबको यही लगता था कि गेम खेलेंगे, गेम बनाएँगे। लेकिन फिर वो धीरे-धीरे सबके फिर वो होता है ना कि आप ग्रो हो जाते हैं, सब विकसित हो जाते हैं तो फिर स क सब की समझ बढ़ जाती है और बाकी जैसे कि अब अभिनय वाला रहा तो स्कूल में मैंने एक अ, जब मैं 11th या शायद 12th में था तब ना एक त्य एक अ, सब्जेक्ट आ गया था। वहाँ पे शायद कुछ ऐसा पर्सनल लाइफ़ ग्रोथ या कुछ तो हफ्ते में 1 या 2 बार उसकी क्लास लगती थी और एक टीचर आती थी। तो उनसे उम, मतलब अम, बात होती थी तो मैं बहुत हिचक रहा था। तो मैंने मेरे बाजू में दोस्त बना था तो मैंने बैठा था तो मैंने उसको बोला कि, "आप पूछना भाई ऐ ऐक्टिंग का पूछ ऐक्टिंग का पूछ क्या होती है। मैं पता चल जाए।" तो मैं उसने मैंने कहा, "तू अपने उससे पूछना।" तो उसने पूरे क्लास में ज़ोर से बोल दिया, "मैम ये पूछ रहा है कि मैम ऐक्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा?" मैं कहा अरे! तो वहाँ बहुत से मैं सहम गया था। फिर वो मैम मैम भी मै मैम भी बोली कि फिर मैम ने भी क एक तरह से कहें कि हँस दिया क्योंकि उनको भी इस विषय के ऊपर ज़्यादा जानकारी नहीं थी।
हुँ, हुँ, जी, जी। हाँ, हाँ, जी। जी। हाँ, हाँ, जी, जी, जी। <laughs> जी, जी, जी, जी। हुँ, हुँ। अ, हाँ।
तो, हाँ, मुझे ये अ, ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत मैंने जैसे शेयर की, तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा नकारात्मकता मिली। जी।
हुँ। जी, जी, जी, जी मैं समझ गया। ये काफ़ी अच्छे तरीक़े से आपने ये बताया दिलचस्प तरीक़े से। तो आप बचपन में अपना रोल मॉडल यानी आइडियल किसको माना करते थे?
हुँ, हुँ, हुँ। जी, ऐसा कोई रोल मॉडल तो मतलब आइडियल उस टाइम बचपन में इतना तो होता नहीं था ऐसा, बस मैं बताऊँ अगर जैसे मैं फ़िल्में देखता था, तो मुझे फ़िल्मों में बहुत अ, इन उस जो फ़िल्म में चल रहा हो अंदर अब वो चाहे वो जॉनी लीवर कॉमेडी कर रहे हों या परेश रावल कॉमेडी कर रहे हों। है ना? तो वो शाह रुख खान रोमांस, स रोमांस कर रहे हों या सलमान खान एक्शन कर रहे हों, मुझे सब पसंद आता था। मैं सब मतलब सब देख मुझे सिनेमा पसंद आता था हाँ, सिनेमा अब गोविंदा गोविंदा कर गोविंदा कॉमेडी कर रहे हों, एक्शन कर रहे हों, तो मुझे सब स जो करते थे उसके लिए पसंद आते थे और मज़ेदार लगता था। पूरा ओवरआल सिनेमा ही में देखने में मुझे बहुत मज़ा आता था।
जी, जी। अच्छा, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, अच्छा, बड़ा अच्छे तरीक़े से आपने ये बताया। हाँ, कहीं न कहीं बचपन में सिनेमा का इंटरेस्ट तो बड़ा ही रहता है, अब आपने बोला कि आपको अभिनय करने में ही शौक़ आ गया, कि कीर्ति अभिनय में ही हो गई, तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प आपका फ़ैसला था। तो आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अ, बचपन में आपको किस काम में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था?
जी। हुँ। हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ। बचपन में मुझे अ, कंप्यूटर पे गेम्स खेलने में बहुत मज़ा आता था। मैं मतलब जो ये कंप्यूटर वाले गेम्स हैं, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित था। जैसे मैं एक अ, गेम जीटीए सैन एंड्रीआस हुआ, वाईस सिटी हुए। <sniffs> तो ये सब खेलने में मैं रम जाता मतलब पढ़ाई मेरी एक अ, ये हुआ कि जैसे 8th क्ल मैं कंप्यूटर-कंप्यूटर रोते रहता था, तो 8th क्लास में जो है मेरे घर वालों ने मुझे अ, कंप्यूटर दिला दिया। और फिर ये हुआ कि उस साल जो है मतलब अ, 8th क्लास में मेरा जो अ, रिज़ल्ट है, वो फिफ्टी सेवन परसेंट हो गया। तो घरवाले बहुत नाराज़ हो गए कि इससे तो उल्टा असर हो गया है। हाँ, वो उससे पहले 75-76 ऐसे परसेंटेज आती थी, सीधा 57 पे आ गया, तो घरवाले बहुत नाराज़ हुए थे। हाँ, जीटीए अब मैंने बता गेम्स के नाम बताए, जैसे ये हुआ एक, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। इ मैं सारे गेम, जितने मुझे गेम मिल जाएँ, मैं सब खेलता रहता था। इसी में रमा हुआ रहता था। जी।
अच्छा। हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ। अच्छा। अच्छा, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा, जी। हाँ, गेम तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा खेले। तो आपको अपने सपने में सबसे बड़ी बाधा क्या लगती थी?
हुँ। हुँ। अ, जी, सबसे बड़ी बाधा अ, मतलब अगर अभिनय के उसमें कहूँ तो यही लगती थी कि अ, ये लगता था कि ये सु क्योंकि समझ नहीं होती, ऐसा लगता था कि अ, ये ना प पैसों वालों की चीज़ है। इस जेन मतलब अमीर लोग करते हैं, इसे मतलब एक मध्यमवर्गीय परिवार का लड़का तो सोच ही नहीं सकता करने का, तो मैं उस समय तो बस अगर सिनेमा का कहूँ, तो उस समय तो बस देखना ही पसंद करता था। देखना ही मज़ा आता था, क्योंकि करने का तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं आता था उस समय पे, क्योंकि होता ही नहीं था ना कि अ, इतना आप समझ जाओ ना हमारे माँ-बाप को इतना ज्ञान है। जी।
हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हुँ, हुँ, जी। हाँ, मैं समझ गया, ये तो कहीं न कहीं आपने एक बिल्कुल सच्ची एक तरीके से दुविधा बताई अपने करियर को लेकर के। तो अ, मैं आपसे और पूछूँगा कि मगर अगर आपको वापस से मौका मिले, उस बचपन को जीने का जिसमें आप एक गेमर हुआ करते थे, तो क्या आप वापस जीना चाहेंगे?
हुँ। हाँ। जी, बिल्कुल अ, जीना चाहूँगा मैं ज और गेम तो खेलूँगा ही मैं बिल्कुल और मैं ये भी चाहूँगा कि उस समय मैं कहीं न कहीं से अभिनय करना भी चालू कर दूँ। जिससे कि जो है उस हाँ, उस समय से ही जो है एक मेरी अच्छी समझ हो जाए अभिनय को लेके और एक अच्छा अ, क्या बोलते हैं डायरेक्शन मिल जाए मुझे उसकी तरफ, तो बिल्कुल ही मैं ये करना चाहूँगा। जी।
अच्छा, अच्छा। जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, जी। समझ गया, बड़ी बेहतरीन बात कही आपने। काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने बचपन को वापस से एक अ, शेप में लाना चाहेंगे। तो आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या बचपन में आपके दोस्त आपको किसी चीज़ के लेकर चिढ़ाते थे?
हुँ। हाँ। जी। जी, दोस्त तो यही होता था कि मैं थोड़ा-सा साँवला हूँ, तो काला-काला करके ही चिढ़ाते थे, तो ज जी। तो कहीं न कहीं ये हो जाता है और ये चीज़ कहीं सबको कर देते हैं, ऐसा कि एक कालू कालू कालू नाम पड़ जाता है, जो मोटा होता है वो मोटा-मोटा हो जाता है, जो लंबा होता है तो वो उसको इस तरीके से चिढ़ाने लग जाते हैं। तो ये बाधाएँ बिल्कुल और कहीं न कहीं ऐसा भी हो गया कि थोड़ा-सा आप हो जाते हो, हिचकते हो, इंट्रोवर्ट हो जाते हो, है ना? और सबसे बड़ी तो ये हो जाती है कि आप इत आपका अ, मनोबल इतना गिरा देते हैं कि फिर आप किसी लड़की के पास बात करने जाने की सोचते भी नहीं हो। <chuckles> जी। जी, तो ये एक ये तो ये ये एक चीज़ थी, इस चीज़ को लेके बिल्कुल चिढ़ाते थे मुझे। हुँ, जी।
<laughs> जी, जी, जी। नहीं हुँ, हुँ। हुँ, जी, जी। हाँ। हुँ, जी, जी, जी, जी, जी। जी। हुँ, हुँ। तो मतलब हाँ ऐसे अगर अब किसी करियर वाइज़ बोला जाए आपके अभिनव को लेकर के मतलब अभिनय को लेकर के, तो क्या आपने उसके बारे में किसी से कोई प्रशंसा सुनी है? या फ़िर किसी ने आपकी तारीफ़ की हो आज तक तो मैं जानना चाहूँगा इस बारे में?
अ, हाँ। हाँ। जी बिल्कुल। मैं तो अभी तो मे मेरा फ़ील्ड ही वही है तो मैं अभी नहीं करता हूँ बिल्कुल। और अगर जैसे जब मैं बताऊँ कि जब मैंने शुरुआत की थी, तो मैं बहुत जैसे कि डरा हुआ था। उस समय मैं अब सबसे पहला मैं अनुभव आपसे साझा करूँ तो अ, फ्रेशर था, मैंने मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज का फ्रेशर था। तो उसमें अ, कुछ करवा रहे थे सबसे तो मैं जैसे ही स्टेज पे गया तो मैंने कहा कि, "क्या मैं कुछ अपना कर सकता हूँ?" तो उन्होंने कहा। "हाँ, बिल्कुल।" तो वहाँ पे मैंने अ, मैं मिमिक्री करता था तो थोड़ी बहुत मैंने मिमिक्री कर दी। तो अ, बिल्कुल जो वहाँ पे लोग बैठे थे और मेरे क्लास्मेट्स सब बैठे थे और भी सिनियरर्स बैठे थे, उनको बड़ा मज़ा आया। वो टीचर्स ने बोला कि, "तू बहुत टैलेंटेड है।" और उस तरीक़े के जब शब्द मिले उनको बहुत अच्छा लगा। तो उसने मेरा कहीं न कहीं मनोबल बढ़ाया फ़िर कॉलेज में एक नाटक हुआ तो उस नाटक में मैंने भाग लिया। तो उसमें भी मेरे जो किरदार को बहुत सरा सराहा गया। जो डायरेक्टर थे उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की अब वो ऐसे बोलते थे कि, "अच्छा कर रहे हो अच्छा कर रहे हो।" हवा में नहीं जाना। तो वो ऐसा कहते थे तो इस तरीक़े की छोटी-मोटी चीज़ें मतलब छोटा आप छोटा कह सकते हैं लेक़िन जब जो करता है उसके लिए बहुत बड़ा होता है। तो वो कहीं न कहीं मन मनोबल जो है मेरा बढ़ाती गई। जी।
जी। जी, जी। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। जी, जी। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, जी, जी, जी। काफ़ी अच्छा लगा सुनकर के कि मतलब आपने बचपन से मतलब कॉलेज के बचपन क्या मतलब कॉलेज के टाइम से ही इस अभिनय को शुरू किया। अभिनय कहीं न कहीं एक ऐसी कला है ना जो बड़ी प्रैक्टिस के साथ आती है। धीरे-धीरे वो नैचुरलनेस आती है। तो अ, क्या आपने क जैसे आपका जो सपना है कभी किसी ने अ, हँस-हँस कर देखा था जैसे आपके सम सपने का किसी ने मज़ाक वगैरह उड़ाया था?
हुँ। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, मज़ाक का क्या मतलब ये कहें कि मुझे कहीं से एक सकारात्मक मतलब घर वालों से ही एक सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती थी। क्या है, एक्टिंग क्या है? ये वो। और दोस्तों को भी कुछ दोस्त जो म मतलब अ, अब जो आर्मी में है, है ना जो कुछ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी उनके भी समझ के बाहर थी। तो अबे कि एक वैसा होता था कि जैसे मैंने एक से अ, साझा किया था कि, "मैं अ, एक्टिंग कर कह रहा अभी ये क्या कर रहा है स्पोर्ट्स -वोरट्स कर।" ये इसमें क्या, किसमें लग गया। तो इस तरीके का बिल्कुल मिला कि जैसे फ़ अ, फ़ैमिली में फ़ैमिली से एक जैसे बड़े पापा हैं मेरे तो उन्होंने कह दिया कि "अच्छा नाटक चालू कर दिए हो। क्या है ये? क्या नया पाल लिए हो? आओ तुमको यहाँ रामलीला में काम करवाते हैं।" तो इस तरीके का बिल्कुल मुझे सुनने में मिला था और कहीं न कहीं जो है आपका ये मनोबल गिराता है। लेकिन वहीं, कुछ आपको आपकी मुलाकात सकारात्मक लोगों से भी होती है ज जो सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रदान क कर रहे होते हैं। जो खुद वही कार्य कर रहे हों, जो खुद अभिनय कर रहे हों। अ, मेरी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई म र जिन्होंने मेरा अभिनय से वास्ता करवाया ज तो उन्होंने वो भी बहुत मुझे सपोर्ट करते थे, <clears throat> साथ देते थे। तो फिर एक मनोबल वहाँ से बढ़ता भी है कि वो भी समझाते थे कि नहीं तुम्हारे अंदर दिखता है और तुम कर सकते हो तो इसको लेके नेगेटिव मत हो। तो जी, बिल्कुल। इस त तो अगर वैसे लोग रहे, तो ऐसे लोग भी रहे। जी।
अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ, जी, जी, जी। हाँ, जी, जी। हुँ, जी, जी, जी। हाँ। हुँ। जी, जी।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 हुँ। बड़ा अच्छा आपने, बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया। और काफ़ी आपने संघर्ष किया है मुझे लगता है। बहरहाल आज आपसे प्रश्न करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आपने सारे प्रश्नों का उत्तर बड़े अच्छे तरीके से दिया। आशा करता हूँ फिर से आपसे बात होगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
<coughs> <clears throat> जी। जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। मैं खुद अभी बचपन में चला गया था। उम्मीद है आपसे मेरी भी फिर बात होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी।